Hmm, natutunan ko na hindi naman ganun kahirap pala magpatawad. Kasi nung mga bata-bata kasi yun nga, mataas ang pride or siguro sobrang ayaw na natatapakan kumbaga, so medyo mahirap-hirap magpatawad. Parang ganon yung mentality ko nun na hindi, hindi, kunyari may mga kahit yung mga simpleng bagay lang na nagagawa nila, parang parang sayo, um, hindi ko to mapapatawad ganon. Pero um habang tumatagal, dun ko mas nare-realize na mas better talaga na magpatawad para sa sarili mong peace of mind, kumbaga kasi ayon nga gayong sinabi ko kanina, ayoko ng maraming kaaway, or ayoko ng kahit may isang kaaway, or kahit isang mabigat na nagpapabigat sa loob ko kumbaga, kasi ayun nga, hindi ako makakapag-function ng maayos kapag alam ko na may mga tao pa akong hindi napapatawad or hindi hindi ko pa napapatawad yung sarili ko. Ayun nga Mm.
Mm. Kaya nga eh. Magpatawad. Tama ka diyan. Oo, di ba? Mm. Kaya nga kasi, oo. Iisip-isipin mo rin talaga yung mga bagay na yun, di ba? Kumbaga parang hindi rin siya ma basta basta mawawala sa ano, sa isip mo pag ano, hindi mo pa siya nagagawa. Pag meron kang, ah, kailangang patawarin o kaya parang kailangan magpatawad sayo, di ba? Parang buma bumababa bumabagab bumababagabag din sa isip mo talaga yan eh. Ayan.
Totoo. Yes. Mm. Yes, hindi at hindi mawawala talaga, Oo.
Oo, pero sa anong paraan mo gustong maituro sa iba? Kunyari sa mga kabataan, yung mga, ah, chikiting, mga teenager, yung halaga talaga ng pagpapatawad?
Hmm, siguro masasabi ko lang tungkol dun, eh kung hindi naman ganun kalala? Or di kaya um kaya namang patawarin pa, patawarin mo at tsaka para din sa peace of mind mo yun eh. At tsaka mm, wag nang patagalin kasi ayun nga, baka yun pa yung mag holdback sayo sa mga in the future or in the long run talaga. So kailangan magpatawad. Mm.
Oo. Ay oo, tama ka dyan. Wag patagalin, no? Mm, ay lalo na sa mga bata kasi parang um, minsan ah, pag ano nga bata pa lang parang medyo maano di o makulit, parang tuturuan na kaagad sila magpatawad, di ba? Yung importansya ng pagpapatawad Ayan.
Madalas away. Oo. Yes, totoo yan.
Okey, ayun ah, na napakasaya mong kausap ah. Ah, hanggang sa muli. Salamat.